Uhum.
E e meditando assim o dia inteiro e ele falou que foi ótimo e tal, e aí ele falou que, assim, é um pouco inviável, né, mas ele falou que os as professores lá, né, assim, no no retiro falaram que o ideal é meditar 2 horas por dia. <chuckles>
<chuckles> Nossa, mas, assim, meditar mesmo de apagar tudo, porque assim, é me é um é um pouco difícil, né, você começar assim, né, por 2 horas. Se você fo for começar com 2 horas, eu acho que não dá, tipo, tenta começar com menos tempo, né. Tipo 5 minutinhos, né? Eh, porque, pô, você começar 2 horas para você ficar ali sentado sem fazer sem pensar em nada, tipo, exige muita prática, né.
Aham. Uhum. É muito tempo.